Oui, j'ai j'ai un petit souci en ce moment, heu, qui me travaille, heu, un peu plus que que d'habitude, on va dire, heu, beh c'est que je j'ai tendance à reprendre un petit peu, heu, des habitudes, hem, alimentaires qui sont pas forcément, heu, très très vertueuses on va dire. En tout cas qui me font pas forcément du bien. Heu, dans le sens où, hem, bah moi j'ai j'ai des tocs en fait dans mon comportement alimentaire et j'ai besoin, si tu veux, depuis quelques années de, bah de contrôler un petit peu ce que je mange, si tu veux. C'est-à-dire que j si je mange, heu, on va dire au-delà, heu, d'un certain seuil, si je dépasse un certain nombre de calories, en fait je me sens pas bien tout simplement et et c'est vrai que ça c'est une habitude que j'ai du mal, heu, à chasser quoi. Je sais pas, heu, si t'aurais des conseils à me donner?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Mmh mh. Est-ce que tu as des problèmes, mmh, bah des problèmes de poids peut-être à cause de ça?
Ouais, bah en fait, heu, c'est pas des gros problèmes, hein. C'est c'est quelque chose, heu, en termes de santé, c'est c'est gérable. C'est juste que je suis un p tout petit peu, je crois en en sous poids en termes, heu, d'IMC. Heu, tu sais le le normal ça doit être entre 18 et 25 je crois et moi je dois être, heu, quelque part entre, heu, heu, ouais, heu, 16 et demi 17, donc en soi c'est pas c'est pas très très grave mais, heu, ouais.
Ouais. Mmh mh. N d'accord, OK. Mmh mh. Non, c'est pas très, très grave effectivement. Ouais et qu'est-ce que tu manges, heu, dans dans ces moments-là où, heu, bah voilà tu tu n'arrives pas, heu, bah, vraiment à contrôler, heu, ton alimentation? Qu'est-ce que tu manges et que tu aimerais, heu, bah, en quelque sorte bannir de ton alimentation?
En fait, c'est c'est d presque tout le contraire parce que le problème, c'est que je suis trop dans le contrôle et donc du coup, si tu veux je vais, heu, un petit peu alors le matin, heu, je vais manger quelque chose de plutôt sain donc ça va être, tu sais, des mueslis avec des bananes, heu, parfois un petit peu de chocolat. Tu vois je me prive pas forcément. Hem, mais après en fait, tout au long de la journée, heu, je vais faire des repas, on va dire, hem alors je pèse pas encore mes aliments, mais je me fais une idée plus ou moins du nombre de calories, heu, que ça peut représenter et en fait, heu, dès que je vais sentir que quelque chose dépasse, ça me stresse automatiquement, tu vois? Donc, parfois, on fait des je me retrouve avec mes mes amis, on fait des sorties, des choses comme ça et en fait, tu sais, je voyais bien que, bah, quelque part, elles comprenaient pas trop pourquoi, heu, je refusais systématiquement, heu, à chaque fois qu'il était question de grignoter un petit peu, tu vois? Ou de s'autoriser, heu, on va dire des choses supplémentaires et du coup, j'avais pris la décision d'essayer de manger plus et de moins, heu, faire attention à mes rations et j'y arrive pas quoi. En fait, dès que, mmh, dès que je relâche, on va dire cet effort, en fait, je me retrouve à recompter les calories un petit peu automatiquement dans ma tête et et je me rends compte que c'est pas pas super.
Ouais. Mmh mh. Ouais, très bien. Mmh mh. Mmh mh. Mouais. Ouais. Moui. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, tu t'obliges à, heu bah à respecter, heu heu, le le nombre de calories que que que tu tu que tu t'imposes, en fait et heu, ça te gâche un petit peu tous tes plaisirs au final, non?
Ouais. Ben, en fait, c'est que c'est un contrôle constant surtout et heu, ça gâche, heu, c'est vrai, la spontanéité, heu, bah quand tu es avec des copains et tout, tu as pas forcément envie de, mmh, d'être psychorigide et moi, j'ai du mal à lâcher, heu, cet aspect-là quoi.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Bah ouais, c'est ça et comment tu en es venue à à compter comme ça, heu, ce, bah, ce que tu manges, en fait? Comment tu en es venue à contrôler comme ça ton poids? Parce que, heu, d'après ce que tu me dis, en plus, heu, bah voilà, tu es tu tu n'es pas, heu, dans l'excès au niveau du poids, il y a il y a rien de grave?
Non, c'est vrai, mais en fait, je je pense que c'était aussi un moment de ma vie, donc c'est il y a quelques années où j'ai commencé à à faire un peu ça de manière, heu, compulsive. Heu, je complexais un petit peu, pas sur mon poids, mais sur mon apparence, en général et j'étais persuadée que, heu, je sais pas, enfin, j'avais dû voir un truc comme ça sur les réseaux, heu, que finalement manger mieux. Donc tu sais ça va être, heu, tel type de nutriments, du chocolat noir, heu, de l'huile d'olive, tu vois? Des polyphénols, ce qu'on appelle, heu, des polyphénols. Hem et en fait, tu sais, c'est même je sais même pas, hein, jusque dans quelle mesure, c'est scientifiquement, heu, avéré, mais je me disais, ça va, heu, m'aider à m'améliorer, en fait et comme j'avais pas trop de contrôle sur le reste, bah, je me suis un petit peu réfugiée là-dedans quoi, en me disant, heu: «Ça, tu peux avoir une main mise là-dessus, heu, ça va te donner plus de de pouvoir quoi» et en fait, du coup, ouais.
Mmh. N ouais. Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh, ouais! Mmh. Mmh mh. Mmh. Mouais. Ouais, plus de plus d'assurance, heu, plus tu auras plus confiance en toi et cetera, tu te sentiras mieux dans dans ta tête et dans ton corps, c'est ça?
Voilà, c'est un petit peu ça, et puis aussi, ça me permet, tu sais? De, mmh, de compter en fait, donc le le fait de compter <chuckles> comme ça tes calories et tout, ben, en fait tu te dis: «Je sais ce que, mmh, ouais, je sais ce que je mange, je je sais j'ai un contrôle quoi sur la situation» et ouais, c'était un
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui et ça t'apporte quoi alors au final tout ça? À part, heu, peut-être, heu, du enfin du stress, je pense et puis, heu, heu, ben voilà, ce ce fait de de toujours être sous sous contrôle, enfin quelque part, ça doit être, heu, épuisant aussi, non?
Ouais, c'est un petit peu pénible, hein. En réalité, heu, c'est, tu vois? En fait, c'est c'est fallacieux parce que dans les 1ers mois, je me rappelle avoir eu des résultats, heu, très chouettes, donc c'est vrai hein, j'ai j'ai perdu du poids. En fait, heu, j'étais pas en surpoids, c'est ça le truc, mais j'ai quand même perdu du poids. Heu, j'ai appris à plus m'aimer aussi comme ça
Mmh. Ouais, c'est-à-dire? Ouais. Mmh mh. D'accord.
et heu, quitte à être, beh, aussi carencée, bien sûr hein, c'était je faisais pas du tout comme il fallait. Heu et puis par la suite, donc ça devient une angoisse de contrôle. C'est-à-dire que sur, heu, quelques mois, je pense que ça peut aller, mais si tu continues, heu, mais en fait, c'est c'est dès que tu es pas dans le contrôle de de ce que tu manges, tu es un petit peu en stress et ça demande beaucoup d'efforts, hein. Pour se sortir de ça et pour essayer de d'accepter aussi des choses un petit peu plus spontanées. Heu, ouais, c'est c'est vraiment, heu, difficile.
Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bah, j'imagine que ça doit être, heu, ouais, heu, vraiment difficile parce que, bah, visiblement ça, heu, ce ce ce contrôle de ton alimentation, ça, bah, ça régit beaucoup de choses, quoi, ça ça a pris le contrôle en fait sur ton é existence, sur, heu, bah, même sur tes sorties avec, heu, avec tes amis, c'est un petit peu dommage, tu trouves pas?
Bah, ouais, en fait, c'est c'est ça et puis, je, heu, ça me brise un peu le cœur parfois parce que, heu, tu vois, des fois, il y a des anniversaires, heu, donc forcément, mes amies elles sont un petit peu gourmandes, heu, donc on fait des des grands repas, comme ça, où, tu sais, chacune va ramener, heu, un gâteau, heu heu, des bonbons, des choses comme ça et en fait, heu, le truc, c'est que moi, tu vois? Sur le moment, j'essaie de donner le change et et de montrer bah, c'est c'est pas si grave que ça sauf qu'en amont, heu, il va y avoir toute une semaine où si tu veux, heu, je vais, bah, je vais essayer de me priver de de sucre, parce que je me dis: «OK qu'il y a ce jour-là où, vraiment, ça va être, heu heu, <chuckles> en entre guillemets, heu, ça va être "un repas somptueux", quoi» et donc, heu, je vais je vais me priver, quoi, pendant une semaine et je me dis: «Mais c'est pas une, heu, c'est pas une vie quelque part», quoi.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh! Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Bah, oui, quelque part, oui, bah, en fait, tu anticipes, heu, bah, toutes, heu, toutes les fois où, heu, bah, tu vas, heu, bah, te lâcher un petit peu et donc voilà, en plus, c'est c'est c'est tu te rajoutes un stress, encore un, quoi.
Bah c'est ça et puis en plus, tu es dans la crainte un petit peu. Dès qu'il y a quelque chose qui t'échappe ou, tu vois? Heu, c'est pas, tout est pas forcément planifié, hein. Heureusement, des fois, il y a des copains qui qui s'invitent un petit peu à l'improviste. Plutôt que de profiter et de se dire: «Super, heu, on va, je sais pas moi, faire une virée peut-être au fast-food, ou un truc comme ça». Heu c'est toujours quelque part une source d'angoisse. Alors je le dissimule et voilà, donc c'est pas c'est pas très agréable.
Mmh. Mmh. Mouais. Ouais. Mouais, bien sûr. Voilà. Mmh, ouais et puis du coup tu profites pas, heu, bah de de du moment, heu, comme tu tu devrais en profiter, normalement.
Exactement et donc c'est pour ça, tu vois, que j'essaye de j'essaie, hein, de vraiment faire des efforts pour, bah, déjà en termes de santé, regagner un petit peu de poids hein et puis manger plus plus équilibré hein, plus de protéines, plus de, mmh, de de choses comme ça, d'avoir un apport quotidien on va dire, et en fait, à chaque fois, c'est c'est un petit peu un effort, tu vois? Donc dès que j'ai un une occasion, heu, je perds ces bonnes habitudes et et je retombe un petit peu dans ma spirale, heu, de contrôle et et ça j'avoue que je sais pas trop comment, heu, comment la.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Mouais. Mais tu vois, heu? En fait, heu, tu tu gères, heu, quelque part ton alimentation seule, heu, bah suite à à visiblement une, hem, enfin une vidéo, heu, d'après ce que j'ai compris que, que tu as vu, heu, sur un réseau. Hem, est-ce que tu n'as jamais pensé, heu, à te faire, heu, accompagner justement pour, heu, bah, ne plus, heu, être seule, fata face à ton face à ton stress en quelque en quelque sorte, face à cette spirale, heu, qui t'impose de voilà de de compter tout le temps de de prévoir, heu, telle ou telle sortie donc, heu, «J'ai un anniversaire dans 1 semaine donc, bah, du coup cette semaine, heu heu, voilà je vais me restreindre». Heu, parce que quelque part c'est pas très bon non plus pour ton organisme qui parce que tu fais un peu yoyo quelque part. Heu, en termes de, bah da d'apport alimentaire donc, heu heu, tu n'as jamais pensé à demander de l'aide justement pour, heu. Auprès d'une personne, hem, heu, bah, spécialisée bien sûr dans dans dans ce domaine, heu, afin de, bah, de de voilà de de, mmh, de rester dans, mmh, dans cette logique, heu, que tu t'es imposée et qui te fait du bien puisque tu dis que tu te sens mieux, heu, mais en même temps, heu, bah, qui te pourrit un petit peu la vie. Tu vois le le fait d'être accompagnée, d'être aidée, tu crois pas que ça pourrait, heu, être une bonne chose pour toi?
Ouais. Mmh. Oui. Ouais. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est c'est une bonne idée, hein, parce que, finalement, il y a il y a quelque chose d'un petit peu, heu, idiot: c'est que, bah, comme tu dis, heu, à la fois, c'est quelque chose qui me convient, dans le sens où où, voilà, je suis satisfaite des résultats que ça a eus et en même temps, heu, c'est très contre-productif, dans le sens où s à la base, j'ai fait ça pour être bien dans mon corps et en même temps, tu vois, tu rajoutes le double de stress. Donc, en fait, <blows air> heu, c'est un jeu à somme, heu à somme nulle, quoi. Mais, heu ouais, ouais, tu as raison.
Mmh. Tout à fait. Oui. Mmh mh. Ouais. Oui, c'est ça. Tu tu es bien dans ton corps, mais, heu, bah, par contre, heu, dans ta tête, heu, tu n'es pas bien, du coup.
Ouais, c'est exactement ça, et puis, je pense que ça joue énormément aussi sur la fatigue, hein, sur, heu, la lassitude qu'on peut avoir et tout. Donc, heu, en vrai, je pense que, ouais, je gagnerais, au moins, à peut-être en parler à à un diététicien, une diététicienne et heu, et même, en fait, je me suis demandée, peut-être à un psy, hein, tout simplement parce qu'à la base, heu, c'est une angoisse de de contrôle, on va dire, un petit peu et du coup ouais.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Tu es tu es comme ça dans d'autres domaines de ta vie? Tu aimes avoir le le contrôle peut-être? Heu, quand quand les choses t'échappent, heu, c'est c'est peut-être, heu, difficile pour toi?
Heu. Ouais, d'une certaine manière, un petit peu, hein. Alors, heu, je vois pas d'autres domaines où ce soit à à ce point-là, on va dire. Heu, mais, ouais, j'aime bien j'aime bien avoir, heu, l'idée que je contrôle un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc, heu, ça me et en même temps, ça me fait pas de bien, quoi. Je me rends bien compte que, quand quand il se passe quelque chose de spontané, heu, bah, en fait, je m'autorise pas à l'accueillir, et que ça me coupe un petit peu des autres. Donc, heu, c'est pas forcément, heu, bien, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh, oui. Bah, oui, tout à fait, heu, tout à fait et puis, en plus, heu, quand, heu, bah, par exemple, heu, il y a des, mmh, des des sorties de prévues ou des anniversaires, heu, bah, des des choses comme ça, heu, bon, tu me dis que tu tu t'y rends quand même, mais bon, heu, du coup, tu passes pas forcément un bon moment parce que tu es dans dans le contrôle et hem, quelque part, bon, heureusement, jusqu'alors, tu acceptes encore les invitations, mais, heu, le risque, après, peut-être, tu sais, c'est que tu te coupes aussi de bah, de tes de tes amis, de ta famille, heu, tu vois et que tu ne te rendes plus, heu, à tous les moments, heu, conviviaux, heu, auxquels, heu, tu peux être invitée. Donc heu heu, voilà. Après tu, heu tu tu vas tu vas partir dans un cercle vicieux où, heu, bah, pour ne ne plus être, heu, mal dans ta tête, entre guillemets, en participant à ce genre d'événement, bah, tu vas dire, heu: «C'est moins stressant pour moi de rester chez moi» et tu bougeras plus de chez toi et tu verras plus personne. C'est un peu dommage.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est le risque. Ouais, c'est ça et puis, surtout, c'est je pense qu'en termes de santé, c'est pas du tout bon, non plus, quoi. Donc, heu effectivement, ouais, je vais essayer d'y faire attention, hein.
Mmh. En plus, ouais. Tout à fait. Ben, oui, c'est ça. Il faudrait, heu, essayer de trouver, heu heu, une alternative qui soit plus, heu, bah, régulière, tu vois, pour, heu bah, pour pas, heu, faire yoyo, justement. Mmh mh.
Mmh mh. Ouais, bah, je pense que tu as raison, hein. En tout cas, merci pour ton écoute, hein.
Mais c'était avec grand plaisir, merci à toi.